ก็รู้สึกดีอะครับ ไม่ว่า หมายถึงว่า เอ๊ย มันจะ จะแพ้ หรือว่า เอ่อ อาจจะชนะ เงี้ย ก็เหมือนแบบ เออ ได้ ได้เล่นผ่อนคลายแหละครับ แต่สุดท้ายตัวเนี้ย มันก็เหมือนกับเป็น อ่า ส่วนหนึ่งเวลาเรา เราเครียด แล้วก็ไม่ได้ทำกับไอ้ตัวกันดั้ม เงี้ย เราก็จะมาเป็นในส่วนการเล่นเกม แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่า ถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็น ถ้า ณ ปัจจุบันก็คงจะเป็นในเรื่องของกันดั้มแหละ เพราะว่าอย่างที่บอกว่า เอ๊ะ แรก ๆ อะ เราต่อ 2 ชั่วโมง แต่ว่าหลัง ๆ อะ ตัวหนึ่งอะ เราใช้เวลาประมาณ อ่า หลักสัปดาห์ หรือว่าบางทีก็ 2 เดือน อย่างเงี้ยครับ อืม
อื้อฮือ เห็นภาพเลยค่ะ เออ ๆ ๆ ๆ เข้าใจ เข้าใจตรงนี้เลย แต่ดีนะคะงานอดิเรกแต่ละอย่างที่คุณทำ คือมันเบ็น เป็นสิ่งที่เหมือนแบบคุณชอบแบบชอบมากจริง ๆ แล้วก็เหมือนแบบว่าช่วยในการแบบคลายเครียดด้วย คือเหมือนแบบ เหมือนคุณรู้อะว่า จะต้องแบบจัดการกับความเครียดตัวเองยังไงใช่ไหมคะ?
อา ครับ อะฮะ ใช่ แต่จริง ๆ แต่ก่อน ก็มีทำขนมหวานด้วยนะครับ แต่ว่า <laughs> อ่า ใช่ อาจจะด้วย <chuckles> อาจจะด้วยแบบว่า อะ งานด้วย และเรื่องของ อ่า เขาเรียกว่าระ ระยะเวลาในการทำกับเรื่องของการล้างอะเนาะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เออ ค่อย ๆ หายไป ใช่ <laughs>
อืม อุ๊ย! จริงเหรอ? หวานแหวว <laughs> อืม ขี้เกียจล้างแหละ <laughs> โอ้ <laughs> โอ้ เข้าใจความรู้สึก เออ เข้าใจ อย่างงี้มันก็เนาะ
นี่เตายังตั้งฝุ่นเกาะอยู่เลย <laughs> นี่แหละ หลัก ๆ ก็ประมาณนี้เลยครับ สิ่งที่ทำให้ผมคลายเครียดได้
อา เออ ๆ ยังไงก็วันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะคะ ที่แบบมาแชร์เรื่องราว แล้วก็ อุ๊ย เราแบบ มาได้ความรู้ เรื่องการต่อกันดั้มไปด้วยนิด ๆ หน่อย ๆ นะ เอาไว้วันหน้าคุยกันอีกค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ
อา ครับ